Et en et donc, heu, ma famille, elle a appelé une copine à elle, qui habitait à 1 heure, heu, et demie, heu, de bus, heu, de la fac. Donc, j'ai dû aller loger là-bas. Heu et ça a été un enfer. Voilà faut socialement, heu, qu'est-ce que je me suis senti seul, c'était de la folie, hein. Tu arrives dans un
Heu, je ine, j'imagine. En plus, tu étais loin de ta famille aussi, ta le ta famille en France.
ouais, c'est ça. Tu arrives dans un nouveau bah oui! Tu arrives, heu, dans un nouveau milieu. Tu as plus personne que tu connais, en plus, on te met à 1 heure et demie, heu, de la fac, heu, enfin, c'est c'est une horreur. J'étais obligé, quasiment, de repartir à chaque fois après les cours. Une fois, je me rappelle, j'étais resté à une soirée, heu, avec, heu, des personnes, ben, de la classe, quoi. J'étais reparti à 21:00. Je suis arrivé à 23:00 quoi.
Oui, donc, en plus, tu étais loin au niveau de la distance, heu, je pense qu'aussi émotionnellement, enfin, toi, tu étais prêt à la retrouver. Vous aviez plein de projets et du coup, bah, là, tout est tombé un petit peu, heu, à l'eau. Donc, du coup, heu, finalement, c'est ça, tu es allé habiter donc chez sa copine, c'est ça?
Donc, c'était c'est dur. Heu, bah, en fait, c'est que, bah, j'ai c'était mon ex et en fait, bon, bah, j'ai appelé ma tante qui était à Montréal et elle, elle connaissait quelqu'un qui habitait, heu, à 1 heure et demie, bah, de la fac et donc, je suis allé loger chez cette personne. Elle avait 80 ans.
Ah OK. Je croyais que c'était quelqu'un de la fac. Donc, du coup, tu es allé, heu, loger, heu, chez heu, d'accord! OK et du coup, comment ça s'est et heu, avec cette dame?
Ah non, non, non! Je connaissais personne. Ah non. J'étais vraiment en mode, heu, solo, quoi. Bah, ça a été, heu, bah, c'était pas la même génération et tout. Puis, elle avait l'habitude de vid de vivre seule, hein. C'était, heu, voilà et donc, heu, ben, j'ai réussi à trouver une coloc, heu, à 1/2 heure-40 minutes de la fac mais c'était c'était dur, hein. Franchement, heu
Mais j'imagine, oui, c'est je comprends, c'était pas ça a pas été évident, heu, ce que tu as traversé et du coup, c'était c'était pas facile. Est-ce que tu avais peut-être, heu, tu me dis que tu avais de la famille sur qui tu pouvais compter quand même, là-bas, au Canada?
Exactement. Bah, le problème, c'est que Montréal, heu, c'est à 3 heures de de la fac de Laval, quoi, à Québec. Parce qu'en fait, tu as la région de Québec et après, tu as la ville de Québec et après, tu as Montréal, qui est une grande ville et c'est à 2-3 heures de Québec, Montréal. Donc, ma famille, je l'avais pas à côté. Ah bah, oui. Je la voyais, heu, jamais, en fait et le truc, c'est que, heu, ben, mon ex, c'était la seule personne que je connaissais. J'y allais pour elle, puis, au final, tu te retrouves tout seul. Ça a été très du c'est très dur de sociabiliser, en fait, heu, au Canada. Parce que les gens, heu, ils viennent pas t enfin, ils sont pas très ils sont un peu froids, quoi et puis, ils connaissent déjà du monde. Donc, ils restent entre eux et heu, non, non, le ça a été dur, hein, vraiment, heu, compliqué, hein, au début, hein.
Oui! Ouais. Oui. Donc ce qui fait quand même de la distance. Ouais. Bah, j'imagine, j'imagine. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit: «Ben, finalement, je vais rentrer»? Est-ce que tu t'es dit «ben, je vais écourter mon mon voyage»? Qu'est-ce que tu t'es dit?